طب، خلِّيني أسألك، هو في ناس كتير آمم، يعني بتتأثَّر أوي بالسوشيال ميديا ف يعني مم يعني كفرح، كحزن، على حسب يعني، البوستات اللي بيتفرَّجوا عليها، والمحتوى اللي بيتفرَّجوا عليه. فهل أنت الموضوع بيبقى بالنسبة لك حاجة كده for fun يعني، والّا بتحِس إن أنت بتتأثَّر شوية بالمحتوى اللي أنت بتتابعه دلوقتي؟
هو يمكن السوشيال ميديا بشكل عام، دخلت في حياتنا كلَّنا في الفترة الأخيرة. فتأثير السوشيال ميديا علينا، من ناحية المشاعر بقى حاجة يعني، أغلب الناس ما تقدرش تتجنَّبها. يعني شخصيًا أنا، لمَّا بافتح السوشيال ميديا، اللي هو أنت بتحِس إن أنت متفاعل بشكل زيادة مع اللي بيحصل حواليك. <tsk> حد مثلًا صاحبك من بعيد، من السوشيال مثلًا، لقيت حصل له مشكلة، فأكيد أنت هتتأثَّر وتبقى سلبي. لقيت أخبار حلوة قُدَّامك، فهتفرح. فيمكن هي بقت بتأثَّر على المزاج، على حسب المحتوى اللي أنت بتشوفه. وممكن تغيّر حالتك بقى، ما بين فرح وسعادة، ويمكن في نفس الوقت ال2 سوا. فحاجة غريبة جدًا يعني، بتحصل معانا.
آه. إمم. أوكي. إمم. إمم. إمم. إمم. أوكي، طبعًا، طبعًا. طب، أنت يعني فكرة إن ممكن الواحد، وهو بيتفرَّج على سوشيال ميديا، يعني، ي يلاقي بوست مثلًا فيه ضحك، البوست اللي بعده زي ما أنت قُلت، في خبر مثلًا لحد تعرفه، فممكن تضايق. الخبر اللي بعده حاجة فيها توتُّر أو قلق. مش شايف إن دي حاجة غير صحية شوية، والّا بتقدر تسيطر على مشاعرك ناحيتها؟
هي دي حاجة غير صحية تمامًا، وامم يعني صعب بصراحة أو في نظري، صعب إن أنت تلاقي حد قادر يسيطر على حاجة زي كده من نفسه، اللي هو يشوف الحاجات دي ويسيطر على نفسه لأ غير صحّي تمامًا إنها بتعمل حالة من التقلبات في المشاعر. أنت تخيل كده الهرمونات في دماغك دوبامين يطلع يقع سيروتونين هرمونات متقلبة، مزاجك متقلب، <tsk> هي ل لا على المستوى الجسدي حاجة كويسة ولا كمان على المستوى النفسي حاجة كويسة. ممكن مع الوقت بتجيب بقى أعراض جسدية من تعب وإرهاق وتوتر <tsk> وبتعمل نوع من عدم الثبات في المشاعر، يمكن يأثر بقى على الحياة اليومية بشكل عام ويخلِّي الثبات عدم الثبات ده ينتقل لها، فحتى أنا يعني فترة طويلة جدًا ما كنتش بعرف أسيطر على حاجة زي كده ومريت آآ كده بفترة يعني كنت متقلب فيها مزاجيًا كده زي ما بيقولوا لحد ما اكتشفت إن يمكن السوشيال ميديا كان ليها دور كبير في ده فا
إمم. إمم إمم. آه. اه. إمم. صحيح. إمم. إمم. أو آه، طب و وعملت إيه بقى عشان تتخلص من الفترة دي؟
يعني أنا لما اكتشفت حاجة زي كده رُحت قعدت كده يعني ايه، شفت أول حاجة المحتوى اللي أنا باشوفه في يومي أو الحاجات اللي أنا باتعرّض لها يعني لأن الإنسان أكيد أي حاجة بيشوفها بتأثر فيه، <tsk> فاكتشفت إن أنا يعني باضيّع وقت كتير في متابعة حاجات يعني لو أنا ما عرفتهاش مش هتأثر معايا في حاجة، <tsk> فبدأت أفلتر كده بقى الtimeline بتاعي كده زي ما بيقولوا أفلتر أصحابي كل الحاجات دي. تمام.
آه. صحيح. أوكي. آه، يعني أنت بدأت إن أنت تسيطر على ال الفيد اللي بيطلع لك علشان يبقى إيجابي شوية بالنسبة لك.
آه، بالضبط، يعني هو أنا يعني ما بقيتش بادوِّر على محتوى إيجابي أو سلبي، على قد ما يكون محتوى محايد. يعني أنا مش عايز أفتح السوشيال، أفرح ولا أزعل، لأ عادي، <tsk> أفتح اشوف شوية أخبار كده، أتكلَّم مع ناس أصحابي، أتابع كام حاجة جديدة وخلاص، وشكرًا، تمام؟ وبعد كده، بدأت بقى أقلِّل الوقت اللي أنا باقضِّيه عليها، يعني، <tsk> امسح بقى يا ابني، الapplication ده، آآ
امم. امم. أوكي. كويس. يعني أنت أنت بدأت تعمل فلتر كمان مش للبوست اللي بيظهر لك، لأ، أنت بتعمل فلتر للمنصات نفسها كمان.
آه، بالضبط. آه، بالضبط، يعني أنا مثلًا يمكن زمان، لمَّا <clears throat> أقارن استهلاكي مثلًا يمكن من كذا سنة بدلوقتي، لأ، هالاقيني ما بقيتش بافتح السوشيال كتير. يمكن الوقت اللي كنت باضيِّعه في السوشيال دلوقتي أقرأ فيه رواية، <tsk> أفتح فيديو على اليوتيوب مثلًا، أقعد أتفرَّج عليه، تمام، وأختار الحاجة بقى اللي أنا عايز أعملها في وقتي ده، تمام، لاحظت إن أنا يعني، يمكن أنا حاليًا بقيت أغلب الترندات وأغلب الحاجات اللي بتطلع، أنا مش عارفها، فده مخلِّيني يمكن حاسِس كده إن أنا بعيد شوية عن الtimeline. بس بالنسبة لي، حاسِس إن أنا بقيت مستريح كتير عن زمان، <tsk> آآ، يمكن برضه أغلب أصحابي كده ييجوا يقولوا: "عارف إفيهات، ترندات، حاجات؟" إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ أنا مش عارف. <chuckles>
كويس. جميل، جميل. آه. امم، آه، آه بتحس إن أنت انعزلت شوية.
آه، يمكن حسِّيت إن أنا انعزلت، وحاجة زي كده بتخلِّيني يعني اللي هو إيه، <tsk> عايز أرجع أدوِّر على الترندات وأشوف. بس في الأول وفي الآخر، يعني باحِس اللي هو ي يعني، هاتفرِّق معايا في إيه؟ ما هي مش هاتفرِّق معايا في حاجة يعني. ما
آه، آه، آه. يعني يعني أنت شايفها عُزلة حلوة؟
هي عُزلة حلوة، <tsk> بس هي مش العُزلة يعني يمكن الناس صوَّرت حاجة زي دي عُزلة، بس هي هي دي يعني يمكن حياة الناس زمان كانت كده، هو إن هو يتواصل مع الناس اللي هو عايزهم، تمام، وما يقعدش يقعد يتابع، ويoverfeel، يعني يقعد يتغذَّى بشكل مُفرط على حاجات. يعني هو السوشيال ميديا بشكل عام دلوقتي أنت عارف، <tsk> آآ، بدأت تطلِّع في كمية أخبار بشكل بَشِع، يمكن أخبار لا تهم يعني، ما تهمناش بأي شكل من الأشكال، آآ، ع شخصيَّة مشهورة عملت كذا، مش عارف مين عمل كذا. <tsk>
أوكي. آه. امم. ماشي. آه.
أنا عايز إيه من كل ده؟
آه، آه، آه، آه، كنوع من أنواع الإنتشار، فحتّى لو إنتشار تقصد إن هو حاجة ما لهاش قيمة.
آه، بالضبط، يعني حاجات كتير ما لهاش قيمة، بقت بتنتشر، وبنقعد تستهلك من وقتنا، تستهلك من مشاعرنا. <tsk> طَب، أنا هاستفيد إيه من كل ده؟ يعني أنا في إحنا عايزين من الأول وف في الأول وفي الآخر يعني، حاجات مهمة إحنا اللي نعرفها، يعني عشان نفضل برضه عارفين الجديد اللي بيحصل، تمام، وما نقعدش نضيِّع وقتنا في في فلان عمل إيه وفلانة عملت إيه. طَب، أنا مالي؟ آه، بالضبط، يعني حرفيًا بقت
صحيح. صحيح، صحيح، آه. لأ، القيل والقال. آه، طَب، أنت يعني في علامات معيَّنة عندها بتبدأ تقول "لأ، أنا stop هنا بقى، أنا كده أفورت أوي ولازم أحُط حد للسوشيال ميديا" سواء مثلًا العلامات دي مثلًا، سواء حاجة سلوكيَّة، أو حاجة جسديَّة، أو حاجة نَفْسيَّة، هل في علامات معيَّنة مثلًا، لاحظتها قبل كده، فخ قالت لك، يعني اللي هو، خلِّي بالك، لازم تحُط حدود؟
والله، هي يمكن أوّل علامة بتكون الcraving بالنسبة لي، أو هي عارف اللي اسمها الرغبة الملحَّة، إن أنا أحس كده إن أنا لو ما فتحتش سوشيال النهارده، <tsk> آآ، إيدك بتاكلك، أنا عايز أمسك أشوف في إيه، نزل إيه، الناس شيّروا إيه. <tsk> فدي كانت أوّل علامة كده، اللي هو لمَّا باحسّها، باحس لأ، خلِّيني أقفل كده شوية، وافُكِّني من كل ده، تمام. آآ، ومن العلامات برضه المهمة بالنسبة لي، كانت إن أنا أحس مثلًا، اللي هو إيه، إن أنا يعني، يومي كلّه ماشي في منحنى نفسي مثلًا، ممكن مش مبسوط أوي، تمام. وأوّل بقى ما امسك بقى، تلاقي الدوبامين ضرب معايا، وبقيت يعني إيه، أيوه، وأقعد بقى أتكلّم مع أي حد ييجي قُدَّامي، وover share بقى، وأقعد أشيّر بوستات، ومش عارف re repost، ومش عارف آه، بactive جامد، مهيبر كده. <tsk> لأ، اهدى يابني كده، وارجع شوف. وبرضه، عارف، اللي هو، لمَّا أحس مثلًا إن بقى شغلي، أو دراستي، أو أي حاجة أنا باعملها في الطبيعي، متأثّرة. يعني، أنا النهارده مثلًا يعني امبارح ذاكرت مثلًا، أو اشتغلت قد كده، <tsk> النهارده لأ، الموضوع بيقل، بعده الموضوع بيقل. ي آجي بقى، ألاقي في يوم مثلًا، قعدت على السوشال كلّه، وبعد كده فصلت، ومش قادر أعمل حاجة طول اليوم. لأ، كده في حاجة غلط بقى، لأ، إحنا نقف هنا، فاهم؟
إمم. آه، آه، آه، آه. إمم. آه. إمم، إمم، إمم. تبقى active كده. آآ، آه، امم. إمم. طَب، أنت يعني مش بتشوف ال السوشيال ميديا ليها مثلًا فايدة مع يعني أنت اتك اتكلمت عن الأضرار والسلبيات، وأنا يعني ل م م من ناحية السوشيال ميديا عمومًا على الشخص، سواء سلوكيًا أو نفسيًا أو بدنيًا، ما بتشوفش لها جوانب إيج إيجابية أو فوايد؟
آه. <tsk> لأ، أكيد أي حاجة في الحياة ليها فوايد أكيد، بس هي يمكن تظهر فوايدها أو سلبياتها بناءً على الشخص بيتعامل معاها إزاي. وأنا عن نفسي يعني أنا السوشيال ميديا دي، فادتني في حاجات كتير، يمكن مثلًا دي من أدوات التواصل اللي أنا مثلًا باقدر أتواصل بيها مع ناس كتير جدًا صعب إن أتواصل معاهم من غيرها، تمام. يعني، يمكن مثلًا لو سافِرت، تعرف تكلِّم أهلك، أصحابك كده، بتخلِّيك برضه updated، يعني أنت أي حاجة جديدة تحصل مثلًا حواليك أو في الحياة بشكل عام، تمام، آآ، من الأخبار المهمة، مش من التفاهات، لأ، بتعرفها عن طريق السوشيال ميديا، تما آآ، برضه، عندك كمان يمكن من أهم الحاجات اللي عملِتها، إن هي بدأت توفّر لك فرص، إن أنت توصل لناس يمكن يساعدوك بشكل عام في حياتك، يعني تعرف ناس جديدة كده في مجال شغلك مثلًا، زيّ LinkedIn مثلًا، LinkedIn، ناس بتدوّر عليه على شغل، وبتعرف مثلًا ناس من الcareer بتاعتها، وناس يطلِّعوها قُدَّام، فهي يعني فيها فرص كتير جدًا، بس يكون الإنسان بقى مركِّز، هو بيدوّر على إيه وعايز إيه منها، فيقدر ياخد الاستفادة بتاعتها، تمام، سواء بقى في كاريره، في تواصله مع أهله، أصح أيًا كان يعني في ي مث الYouTube، فيه م محتوى تعليمي قد كده، في حاجات كتير جدًا في السوشيال ميديا إحنا ما كناش هنعرفها، يعني لولا إن دخَلنا في المنصات دي بشكل عام. لكن لمَّا الإنسان يعرف السلبيات بتاعتها، ويبقى واعي بالإيجابيات، فهو يقدر يوظّف الإيجابيات دي، تمام، ويستخدم السوشيال في أحسن وجه، ويبعد عن السلبيات، عشان ما يأثّرش على نفسيّته وعلى مزاجه، ولا على ع علاقته بالناس اللي حواليه برضه.
اهم. إمم. أوكي. اهم. صحيح. صحيح. امم. إمم. أ أوكي. صحيح، صحيح. منطقي، منطقي فعلًا. طب، خلِّيني أسألك بقى، طالما جِبت سيرة LinkedIn، وجِبت ال سيرة آآ، ال الفوايد، يعني، أنت بتشوف إن المنصات المختلفة على السوشيال ميديا يعني آمم، آآ، يعني كلها ب بعيدًا مثلًا عن LinkedIn، لأن على كلامك إن هو ممكن يكون شوية خاص بالعمل، أو العلاقات ال ال الجادة يعني في العمل وهكذا. بالنسبة بقى لبت لباقي المنصات المختلفة، يعني بتشوف إن هُم كلّهم نفس الحاجة، والّا بتشوف في اختلاف من واحدة للتانية، أو في واحدة مثلًا، ممكن تأثِّر عليك بالإيجاب أكتر، أو منصة تانية تأثِّر عليك بالسلب أكتر؟ يعني، سواء على Instagram مثلًا، TikTok، Facebook، Twitter، إلى آخره من المنصات المختلفة، هل في حاجة بتأثِّر فيك أكتر، سواء بالإيجاب أو بالسلب؟
أها، أيوه. يعني أنا باحِس كلُّهم بالنسبة لي واحد في الموضوع ده. لأن يعني الفكرة إن الإنسان بشكل عام، ما دام دخل على Facebook، وعلى Instagram، وعلى TikTok، وعلى Twitter، <tsk> فهو ما دام عاجبه محتوى معيَّن، فالمحتوى اللي هيبقى مركِّز عليه في الFacebook، هيكون نفسه في الInstagram، هيكون نفسه في الTikTok، هيكون نفسه في Twitter. إلا لو هو شخص يعني، بيفلتر اللي هو عايزه من هنا لهناك. يعني مثلًا أنا الFacebook، في مثلًا صفحات معيَّنة آآ، أنا باتابعها وعارفها، تمام، وهي موجودة بالنسبة لي على الFacebook بس. آآ، TikTok مثلًا، فيه أنواع من الفيديوهات الترفيهية، فأنا هأخلِّي مثلًا الTikTok آآ، أخلِّيه للترفيه بس، تمام. آآ، أخلِّي Instagram مثلًا آآ، خاص بإن أنا مثلًا، أشوف الupdates بتاعة صحابي، أو الح الناس اللي حواليَّا كده في حياتهم في خروجهم وكده، وأنزِّل لو في حاجة خاصة بيَّا. فلو هو شخص قادر إن هو يفصِل بين كل application أصل كل application أكيد ليه ميزة وليه جو مختلف عن التاني، فلو هو بيفصِل بينهم فخلاص، يعني آه، هيلاقي فعلًا في فرِق، وكل واحدة هتكون ليها تأثير مختلف عن التانية. إنما في ناس تلاقي دخل الFacebook، قام فتح مثلًا الreels وقام فاتح يقلِّب فيها، قلَّب بعدها على الTikTok، فتح ال الTikTok وقعد يقلِّب فيه، بعد كده يروح في الInsta، يفتح الreels. طب، أنت كده استفدت إيه؟ لأ، ولا حاجة. هتلاقي بالنسبة له آه، فكلّها واحد. طب، أنت فرِّقت إيه؟ مش عارف.
إمم. آه. إمم. أوكي. آه. إمم. إمم. صحيح. إمم. <chuckles> كلّها نفس الReels في الآخر. <laughs> بالضبط. طَب طَب، خلِّيني أسألك سؤال أخير بقى، بمناسبة ال موضوع الReels والFun يعني، في ناس بتاخد الموضوع كنوع من ال الفُكاهة والضحك، إن هُم يشوفوا مواقف مختلفة، ردود أفعال ناس في مواقف مضحكة، آآ، مقالب، وال الحاجات اللي هي ال ال ال الطريفة دي. فهل أنت بتشوف الموضوع برضه كده، والّا ي يعني، بتحاول تتجنَّبه برضه قدر الإمكان؟
آه. أها. اهم. هو بصراحة يعني ال فكرة الreels والحاجات دي هي فعلًا بتبقى لطيفة وكده. <tsk> بس أنا يعني يمكن بعد فترة منها لاحظت المشكلة، يمكن أغلب برضه الناس ما بتاخدش بالها منها. <tsk> وهي بيبقى في مشكلة، اللي هي بتخلي مدة الانتباه عند الشخص تقِل، لأن أنت بتفتح فيديو 15 ثانية تقلب. <tsk> يعني أحيانًا أنا وصلت في في وقت ما كده لمرحلة اللي هو أنا الفيديو بتاع الreels بسرّعه على 2، عشان أنا عايزة أقلب للي بعده. <tsk> ففي حالة كده يعني مش قادر، لأ مش قادر أركز كويس، مش قادر أقعد. آآ، يمكن في مصطلح جديد برضه بدأ يطلع على الموضوع ده يعني، في القواميس الأجنبية كده بيسموه تعفّن الدماغ بسبب الحاجات دي. فيمكن حاجة بدأت تظهر دي بسبب إيه، الإفراط في إن أنت تقعد تتفرج على الreels والحاجات دي كلها. <tsk> فلأ هي يمكن تكون كويسة، بس بحد معيّن تمام، يعني، 10 دقايق وخلاص، لأ stop. وفي نَفْس الوقت يكون الشخص بيحافظ على نشاطات لوقت طويل، لإن يعني الحالة من السرعة دي، إن أنت عمّال تقلّب بين المحتوى وكل حاجة ما بتقعدش معاك أكتر من دقيقة، ولو لقيت حاجة طويلة تقوم مسرّعها، دي تخليك لما تيجي تعمل الشغل الروتيني بتاعك في أي حاجة بقى، <tsk> تزهق بسرعة، مش قادر تقعد مركّز لها، في مشكلة. فهي هي أكيد حاجة ممتعة، بس لأ الإفراط فيها بالشكل اللي بقى بيحصل اليومين دول، اللي هو مثلًا ممكن نقعد نص ساعة على الreels تمام، و ونص ساعة ده قليل عند ناس يعني، في ناس ممكن تلاقيه قفل ساعتين كده، وبعد كده آه، وت وتقول له: "رُحت فين؟" يقول لك "كنت باشوف reels،" <laughs> "هو دي محاضرة والّا reels يا ابني؟"
آه. أوكي. آه آه. صحيح. إمم. إمم. أكتر من كده، طبعًا، آه طبعًا، طبعًا، آه. <laughs> صحيح، صحيح، صحيح. يعني أنا بجد استمتعت أوي، أوي بالكلام معاك، وكانت يعني إجاباتك كانت جميلة ومقنعة، وبجد إحنا لا لازم نكررها يعني مرة تانية.
آآ حبيبي والله، أنا اتبسطت جدًا بالكلام معاك، وقدرت أشارك حاجات كتير معاك فيعني إن شاء الله نبقى نكررها في أقرب فرصة ممكنة، إن شاء الله يا حبيبي.
إن شاء الله، أكيد بإذن الله. شكرًا ليك، مع السلامة.
عفوًا، سلام.